Mhm. Ja, das ist 'n schöner Gedanke so und, ähm, finde ich auch ganz entspannend. Es ist halt so, dass es doch alles bisschen schnell ging, ne? <chuckles> Und dann hat man natürlich ne, es macht nix, nur man hat natürlich die gesellschaftlichen Sachen. Du hast ja gesagt, alles wie die Gesellschaft das irgendwie sieht, ne? Die meisten, die daten sich dann halt wo gefühlt 'n 'n Jahr und dann irgendwann kommen sie in 'ne Beziehung und dann 3 Jahre also, ne? Aber andererseits muss ich wenn ich meine anderen Beziehungen angucke, ging das auch eher immer recht schnell. Insofern kann ich vielleicht das auch einfach loslassen, dass ich da irgendwelchen Zeithorizonten von außen folgen muss, die, ja, gar nicht unbedingt immer so sind oder so sein müssen.
Aber das macht ja nix, ne? Ja, aber du hast ja selbst gesagt, dass, äh d dass du schon also, ohn ohne und das despektierlich zu meinen, aber du hast schon 'n paar Umdrehungen auf der Uhr gemacht und, ähm
Mhm. <laughs> Danke. Ja, paar Umdrehungen auf der Uhr. Ja.
Ä Und und und und das das das Übliche, also, wie jetzt 'n Teenie zusammen kommt, ähm, sich von dem natürlich unterscheidet, ähm, was du jetzt in deinem in deinem Alter, ähm, als a adäquat also, du bist ja jetzt schon zielgerichteter.
Mhm. Mhm. Ja, genau, ich weiß schon, wo's hingeht, da muss man nicht mehr dieses ganze Gewurschtel am Anfang machen, sondern genau, kann sich woanders verorten. Ja.
Hm. Genau. Genau, genau. Also, „leg du auf.“ „Nein, leg du auf.“ Ähm, „ne, leg du zuerst auf.“ Also, da bist du ja drüber hinaus, denke ich.
<giggles> Ja, ja, genau. Ja, ja, ja, da sind wir nicht mehr. Ne, das stimmt. Ja.
Ja, und bei deinem Partner wird es ver vermutlich ähnlich sein, ne? Und und und du hast ja auch selbst gesagt, dass ihr das überhaupt nicht thematisiert, sondern es ist gut so, wie es ist und es wird nicht thematisiert, sondern passt so.
Mhm, es. Mhm. Ja, ja, finde ich gut. Dann kann ich mir jetzt die Gedanken einfach mal sparen und dieses ganze: „Oh Gott, muss ich da jetzt was ansprechen?“ Weil ich glaube, das macht's dann auch richtig awkward. Also das macht's dann richtig komisch, wenn man aus so 'nem komischen, gez weil wir eigentlich 'ne sehr, sehr offene, lockere Beziehung führen. Also nicht nicht locker, offen geht alles andere, sondern, ähm, wie soll man sagen? Also, das ist das Schöne dadran, dass es so wahnsinnig entspannt und vertraut ist, obwohl es noch nicht so lange ist, ne? Und ich will jetzt da eben nicht so 'ne Unentspanntheit reinholen mit so 'nem komischen, aufgesetzten Gespräch, weil man ja so 'n Gespräch führen muss so ungefähr, ne? Sondern genau. Deswegen.
Mhm, mhm. Du kannst a du kannst aber in in also, an angenommen, das was was wir eben besprochen haben, gilt für dich, kannst du aber trotzdem es zum Thema machen und diese neue Ebene gewissermaßen aufmachen, dass ihr euch am selben Ort befindet. Weil es macht den macht ja auch keinen Sinn, dass du an einem Ort bist und dein Partner ist noch an 'nem anderen. Also, der guckt quasi noch zurück und schließt die ganze Zeit die Tür oder macht sie a immer immer wieder auf. Und du selbst sagst: „Für mich ist sie ist es irrelevant, ob sie offen oder zu ist“, sondern das einfach mal klären und ihn vielleicht abholen in dem Sinne, dass ihr euch dann einigt, wo ihr beide als als als Beziehung, als Paar steht.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm.

Die Normalität einer verheirateten Person oder einer Beziehungsperson. Und die Wahrnehmung dessen, wie ihr handelt, setzt versetzt euch genau in diese Position, auch wenn ihr sie niemals definiert oder beschlossen habt.
Mhm. Ja, okay. Und, w genau, ja.
Und das ist äh, kannst kannst du mal googeln: „Normative Kraft des Faktischen“.
Ne, das habe ich genau, das habe ich jetzt kapiert. Aber was mache ich jetzt damit? Das also, es ist so, aber du meinst, jetzt lasse ich das einfach so weiterlaufen. Hm.
Genau. Du, du brauchst es gar nicht Nein. Du brauchst es gar nicht hinterfragen, ob ob das jetzt faktisch ist oder nicht, sondern es ist so, wie es ist und es i ist gewissermaßen faktisch. Es ist so, als ob ihr das Gespräch bereits geführt habt. Ihr braucht das Gespräch nicht führen, weil es für euch und für andere schon völlig klar ist.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ja doch, dann habe ich das verstanden, ja.
Also, du du brauchst dich du du brauchst dich mit dem Gedanken gar nicht mehr auseinandersetzen, weil du es bereits vollzogen hast, egal was vorher passiert ist, egal ob ob es üblich ist normalerweise 'n 'n Beziehungsgespräch und äh, „Wollen wir zusammenkommen?“ „Ja, ich will.“ Brauchst du gar nicht, weil ihr seid schon zusammen.
Okay. Mhm. Ja, g das kann ich total nachvollziehen. Mein Kopf macht natürlich trotzdem die Geschichten draus, weil wir ja beide gesagt haben: „Eigentlich wollen wir keine Beziehung.“ Und dann ist es natürlich trotzdem so: „Hm.“ Ja.
Genau, d und das ist dieses „eigentlich“. Ja, aber das ist das ist Unfug, an an der Stelle, weil ihr ihr macht es ja schon.
Mhm. Okay.
Äh, und und dieses „eigentlich“, das ist ja quasi wie wie zurückgucken und und: „Ich mache die Tür immer wieder auf, die hinter mir liegt.“ Ihr seid schon längst durchgelaufen, aber ihr dreht euch um und sagt: „Aber aber die Tür, die haben wir nicht verschlossen, also machen wir sie wieder auf.“ Aber ihr seid schon längst im im anderen Raum.
Mhm. Mhm. Mhm. Das finde ich mal 'ne sehr erfrischende und spannende Sichtweise von dir, muss ich sagen. Ja. Ja, alles, äh, finde ich alles, aber auch, wie du gesagt hast, so mit diesem Bild noch dazu. Man man guckt nonstop macht man die Tür nach hinten wieder auf und guckt zurück. Das kann man ja auch bleiben lassen, ist ja auch Quatsch. Also, man kann ja einfach da sein, wo man jetzt ist, nach vorne gucken. Da macht man natürlich die v Tür nach vorne auf und stellt dann fest, ne? „Was kommt danach, was kommt danach?“ Ja.
Verstehst du, worauf ich hinaus möchte? Welcher Teil davon? Genau. Genau. Genau, genau. D deswegen, das war jetzt auch nicht verletzend gemeint mit „Unfug“, sondern ihr seid ihr seid ja schon durch. Also, und und ihr müsst auch nicht darüber diskutieren, weil ihr habt das bereits vollzogen.
Nein, gar nicht, klar. Mhm, ja.